Oh, pourquoi pas? J'adore le vert.
Bah, moi aussi, j'adore, c'est ma couleur préférée. Bah heu, si, bah, justement, là, c'est, ça va, parce que c'est une couleur pastel, donc heu, ça va. Ça veut dire que
Ouais, mais j'arrive pas à le placer à chaque fois, c'est chiant. Oui, mais je préfère le vert, tu vois? Le vert, heu, justement il y a des Air Force, j'en ai acheté à mon fils des Jordan, vertes, tu sais? Heu, blanc blanc blanc et vert, oui. Ça, tu vois, ça, j'aime bien. Mais verts, verts.
Mmh, vert, heu OK, vert, vert. Ben, je pense, heu, que tu peux mettre avec quelque chose d'un peu plus neutre.
Bah, oui, tu peux mettre avec un jean, hein. Mais c'est vrai, j'avoue qu'il le porte pas souvent, ses baskets. D'ailleurs, <laughs> peut-être parce qu'il n'arrive pas à les
Mmh. Après, si c'est du, vert, heu, ouais.
Ouais, non c'est blanc et vert, quoi.
Ouais, bon moi j'aime bien.
Mais moi par exemple j'ai une banane.
OK.
En en daim.
D'accord.
Heu, qui est verte.
Ah, sympa ça. Après, je trouve que c'est par exemple l'été, c'est plus facile d'oser les couleurs.
Ouais, elle est trop bien. Bah oui. Bah oui, complètement. Mais toi aussi, tu es une, heu